Mhm.
Äh, muss das nicht unbedingt sein, aber gut, man könnte ja vielleicht echt besch ja, also das Ding ist, diese dieses Team, das ist halt 'n kleines Team. Alle sind sehr nett, aber alle sind so 'n bisschen so, ähm „wir sind alle 'n bisschen pingelig“, sage ich mal, was halt wichtig für den Job ist, weil man da keine Fehler übersehen darf. Und dann also, manchmal finde ich das sogar 'n bisschen belustigend, wie wir halt so 100 Stunden, ähm, über irgendeine Kleinigkeit diskutieren, wo ich mir denke: „Das hätte man jetzt aber auch auf 5 Minuten abkürzen können.“
Nein. Mhm, mhm. <laughs> Ja klar, genau. Mhm, mhm. Oh ja, das das schade. Vor allem, wenn man dann denkt: „Womöglich stehe ich mit dieser Meinung alleine da.“ Aber jetzt hast du ja wenigstens schon mal deinen Chef erwähnt, der das eigentlich genauso sieht wie du, gell, schon mal. Das wäre natürlich schon praktischer, die anderen würden's alle genauso sehen wie du, dann könnten alle ja.
Also Ach so, ne, mein Chef quatscht genauso lange. Der quatscht genauso lange. Der ist ja einfach nur
Ah. Aber er sagt dann wenigstens: „Ihr könnt jetzt gehen.“, nach 'ner Stunde, ne? Also ja.
Genau. Aber also, mit dem Verquatschen wir haben zum Beispiel so ein Thema, das ist 'n etwas schwieriges Thema, weil da muss man 'ne Entscheidung treffen. Und das ist halt nicht so 'ne leichte Entscheidung wie 2 plus 2 gleich 4 oder so. Aber wir haben dieses Dilemma schon fünfmal durchgesprochen. Ich glaube nicht, dass sich halt beim 6. Mal was ändert.
Ja, mhm, mhm. Mhm. Aha, mhm.
Ähm, also ja, ich glaube, ich würde vielleicht Ha, ich weiß auch nicht, wie ich's machen soll, damit ich halt niemandem auf ’n Schlips trete.
Ah, ja, mhm. Also, ich kann total verstehen, dass du das eine Mal gesagt hast: „Ne, ich nehme jetzt an dem Meeting gar nicht teil, weil ich habe eigentlich alles verstanden und es ändert jetzt auch nichts dran, wenn ich da teilnehme.“ Ich glaube, das war schon 'ne ganz gute Entscheidung von dir. Und dann, ja, für die zukünftigen Meetings, vielleicht kannst du ja echt sagen, okay, wenn der nach 'ner Stunde sagt: „Ihr könnt dann jetzt gehen.“, dass du dann sagst, das hat, äh, Spaß gemacht, du gehst jetzt wieder an die Arbeit, ne? Und wenn's noch was Wichtiges gäbe, dann sollen sie dich sollen sie dich eben rückführend informieren. Ja, genau so.
Ja. Ja, können die das ja auch in den Chat schreiben oder so. Ja, stimmt, könnte ich eigentlich machen, weil es ist ja jetzt auch nicht wir sind ja jetzt auch nicht im Kindergarten oder so, wo man dann direkt aus der Gruppe ausgeschlossen wird, weil man einmal früher geht. Und, ähm also wir haben auch so 'n kleinen Chat halt nur von unserem Team. Und da könnte ich ja vielleicht auch einfach mal reinschreiben, äh: „Liebe Leute, es macht ja so Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Also, ähm"
Ja, genau. Mhm. Mhm. Mhm.
„aber da wir für die Meetings in der Regel nicht bezahlt werden, können wir ja vielleicht versuchen, das so 'n bisschen kurz zu halten.“, oder so.